¿Cómo por ejemplo?
Entonces, por ejemplo, le usé usé berenjena
Oh, ajá.
zucchini, mm, tomates cherry, eh, champiñones y cebo ajá, y cebolla morada.
Mm, pero suena delicioso. Oh, eso suena bien, la verdad, claro.
Y, pues, albahaca. Albahaca para condimentar.
Y ese se monta igual que una lasaña de carne, igual, pero pero con vegetales.
Igualito, o sea, lo que yo hice fue cocinar todas estas verduras, las cociné al horno. Y, eh, los tomates sí los hice aparte porque me gusta al horno pierden un poquito, pierden demasiada agua.
Mm, okey.
Entonces, lo que hago es hacer como tomates confit.
Ujú, y después unes todo esto.
En Eh Exacto, y es que quedan como un poquito como caramelo. Y después uno todo estas todas estas cosas, hago la salsa bechamel por otro lado, hago un pesto por otro lado, pero usé pistachos para hacer el pesto.
Guau. Ah, pero eso no es una receta común, es una receta superelaborada, la verdad, y supercreativa, está genial.
<laughs> Sí, sí, sí, demás, que se me ocurren cosas, entonces digo como: "No, no voy a hacer el pesto normal, sino lo hago con pistachos, de pronto le da otro sabor". Y se y uní estas 2 salsas, entonces queda, obviamente, mucho más rica.
Claro. Por supuesto, sí, y supercreativo. Es una es una comida que no esperas ser la comida que te reciba en en una casa cuando te invitan a almorzar, de verdad está genial.
Ajá.